Hmm.
Ada nggak sih, kenangan kamu tentang apa ya, waktu melihara hewan gitu untuk pertama kalinya gitu, ada nggak?
Oh, ada ada banget, Kak. <chuckles>
Oke, apa tuh, boleh di-share nggak?
Mmm, boleh boleh. Mmm jadi itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, itu aku baru lulus kuliah tuh, nah terus tuh, eee, ayah aku, jadi dia itu suka ke salah satu bengkel langganan lah, bengkel langganan. Nah, eee, setiap di bengkel langganan itu tuh selalu ada 1 kucing yang, mmm, nemu nemuin dia gitu, jadi setiap dia lagi duduk di bengkel langganan itu, kucingnya itu naik ke pangkuan dia. Nah, karena mhm, karena dia ngerasa kasihan ama kucing ini gitu kan, kayaknya, eee, kurang makan gitu, min minta makan, akhirnya dia bawalah pulang ke rumah. <chuckles>
Mhm. Hmm. Oke. <smacks lips> Oke, mhm. Mmm oke, terus gimana tuh, Kak?
Gitu. <chuckles> Nah, kita ini sebelumnya belum pernah, eee iya, kita ini sebelumnya belum pernah ada peliharaan ya, jadi itu bener-bener kayak peliharaan pertama.
Sama sekali belum pernah ada gitu?
Mhm. <chuckles> Jadi bener-bener nggak tahu awalnya gimana nih, cara ngurusnya nih, aduh.
Oke, terus gimana, Kak, setelah itu?
Gitu. Oke, nah terus udah dibawa pulang tuh, nah kucingnya ini jenis kelaminnya betina nih dia, dan dia itu, eee, yang heeh yang punya 3 warna gitu loh, namanya kaliko gitu. Iya. Nah, udah kan, terus setelah dibawa pulang s eee, kita awalnya bingung nih, apa yang harus kita lakukan pertama gitu sama kucing ini kan. <chuckles>
Oke. Oh, kaliko ya?
Nah, akhirnya, ya udah deh coba kita, eee, beli makanannya aja dulu mungkin dia lapar kan, oke kita beli makanan, terus kita kasih. Nah, selesai kita kasih tuh, eee, dia kayak kayak apa ngelus-ngelus kita, kayak ngasih tanda terima kasih gitu. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Oke oke, aku bisa bayangin sih, Kak. Oh.
Iya kan, <chuckles> gitu. Jadi akhirnya ya, kita terpikatlah sama dia. Jadi, eee, sampai mamaku pun yang awalnya nggak setuju gitu, buat melihara, eee, si kucing ini malah jadi terpikat juga. <chuckles>
Mhm. Oke, ini lucu juga ya, biasanya tuh yang senang untuk apa ya, bis bisa dibilang kayak ngadopsi hewan itu kan biasanya lebih ke cewek ya, ini malah papahnya Kakak ya, yang ngadopsi kucing. Oke, terus, Kak, itu kan berarti tadi dibawa pulang nih, kucingnya ya?
Gitu. Mhm. Iya bap bapak ayah aku awalnya. <chuckles> Mhm.
Dari pertama kali dibawa pulang sampai akhirnya dibeliin makan, itu belum dikasih nama, Kak?
Mmm, awalnya belum, belum dikasih nama. E nah, terus lucunya nih, Kak, kan tadi aku bilang nih, mama aku tuh awalnya nggak setuju kan, terus, eee, sampai akhirnya dia terpikat dan akhirnya yang ngasih nama itu malah dia sendiri. <chuckles>
Oh oke, terus terus? Oke. Kenapa tuh? Mhm. Oh ya? Malah mama?
Iya, <chuckles> iya mamaku. Jadi, mamaku kasih nama Pici ngeh namanya.
Oke. Pi Pici?
Pici iya. Aku tanya dong "Pici maksud maksudnya apa Mah?" Gitu kan. "Iya nggak papa, lucu aja manggilnya Pici Pici Pici," gitu kan. <chuckles>
Oke, Pici. Mhm. Oh, jadi nggak ada artinya ya, Kak, ya, namanya, ya udah gitu aja enak dipanggil gitu ya? Oke lucu.
Ngga ada artinya. <chuckles> Heeh, enak dipanggil aja gitu.
Oke. Terus itu Kakak pelihara Pici, itu sudah berap berapa lama, Kak, dari semenjak Kakak apa, sorry. Dari semenjak ayah Kakak ini ngeadopsi? Mhm.
Mhm. Wah. Heeh. Ayah aku ambil, heeh. I lama banget itu dari, eee, sekitar tahun 2019 ya waktu itu, apa dua ri iya, 2019 waktu itu aku selesai kuliah. Nah, sampai tahun ini masih ada dia di sini. Masih ada di rumah, udah gede, udah tua. <chuckles>
Heeh. Oh masih, udah gede berarti? <laughs> Salam deh buat <chuckles> buat Pici ya. Oke terus, Kak, itu dulu nih aku penasaran nih ya, kan pelihara kucing itu banyak yang bilang kayak repot dan juga apa namanya, harus s sediain apa itu kita bisa bilang, bo wa kotak pasir ya, Kak, ya? Mhm. <tsk> Nah, terus waktu pertama kali Kakak ini, kan pelihara sama sekali belum tahu apa-apa ya, Kak?
Heeh. <laughs> Oke. Mmm. Oh ya, kotak pasir, mhm. Iya betul. <chuckles>
Dan itu gimana, Kak, setelahnya apakah dia jadi ngotorin rumah atau mungkin ada momen-momen konyol, gitu?
Nah. Nah, eee, lucu nih. Jadi, eee, kalau si Pici ini emang, eee, kayaknya dia ini, eee, kucing baik-baik ya <chuckles> gitu. Walaupun dia ini heeh, jadi walaupun dia ini, eee, i kucing kampung gitu, dia hidup, eee, lama di luar di jalanan. Tapi tuh dia kayak me mengerti aturan gitu, eee, rapi deh kucingnya. Jadi, eee, setelah aku kasih makan itu kan, eee, pastilah aku langsung beli pasir, karena kan dia di dalam kan, eee, aku beli pasir sama kotaknya itu, nah dia tuh langsung udah ngerti gitu, nggak perlu kita ajarin lagi. Nah, dia udah ngerti, dia masuk ke, eee, pasir itu, terus, mmm, akhirnya besokannya tuh, karena kita ngerasa dia kotor, kita mandiin dia. Nah cuma, yang jadi masalahnya <chuckles>
Oke. Oke, emangnya kucing baik-baik gimana, nih? Mmm, iya, heeh heeh heeh. Apa tuh, Kak, yang jadi masalahnya?
Heeh. Nah, yang jadi masalahnya itu dia kan kucing betina ya. Nah, dia keluar deh, Kak, m sempat lolos gitu kan, eh pulang-pulang bunting.
Oke. Waduh, ya sudah. <laughs>
Nah. <chuckles> Siapa yang buntingin? Nggak tau juga. Aduh, pusing deh. Akhirnya, mmm, dia lahiran di rumah dong. Nah, si anak-anaknya ini, ya kita kalau namanya udah kucing gede gitu ya, mungkin dia udah ngerti ya, dia harus, mmm, buang air besar, buang air kecil di pasir gitu, tapi ternyata mengurus kucing yang kecil, yang baru lahir itu nggak semudah kita, u kucing yang udah besar gitu, Kak.
Bener bener. Mhm. Oke, oh jadi si Pici ini ngangkatnya udah ngeadopsinya udah gede ya, Kak, berarti, ya?
Beda. Iya, dia udah gede waktu itu.
Ah, terus, terus terus kesulitan yang apa, Kak, yang dialami dari apa namanya, mengurus anak-anaknya si Pici ini tadi?
Mhm. A Iya, anak-anaknya ya. <chuckles> Untungnya si Pici ini ibu yang bertanggung jawab ya, jadi, eee, tetap dia ngasih susu ke anak-anaknya, jadi untuk masalah e makanan waktu itu aku enggak terlalu pusing gitu, karena anak-anaknya udah disusuin a oleh si induknya ini, gitu oleh si Pici. Nah cuma yang jadi masalahnya adalah, ngajarin mereka buat. eee, ko kotak ke kotak pasir, karena kan kotak pasirnya waktu itu kan, agak tinggi ya. Maksudnya untuk ukuran kucing yang masih kecil gitu. Mereka tuh enggak bisa lompat masuk ke situ. Nah, akhirnya lah, Kak, itu pada buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan, aduh pusingnya.
Oke, syukurlah. Mhm. Waduh, pasti jadi bau ya, Kak, ya? <chuckles>
<chuckles> Iya, jadi bau dan mereka itu kan kalau udah bau, eee, tau baunya di situ, mereka bakal di situ terus, Kak.
Ngulang lagi pasti.
Ngulang lagi, jadi bener-bener harus dibersihin gitu, aduh pusing banget deh.
Oke. Mhm. Oke oke terus nih, Kak, mmm, apa ya, bisa dibilang ini kan anaknya Pici ini, bukan bukan apa ya, bukan keinginan Kakak gitu untuk nambah peliharaan ya, Kak, ya. Tapi pada akhirnya apakah anaknya dipelihara semua atau dikasihin orang lain?
Mhm, iya. Eee, waktu itu aku akhirnya mutusin buat melihara, karena waktu itu nggak tega masih kecil kan, masih kecil waktu itu aku pelihara. Terus akhirnya si Pici dan anak-anaknya ini, jadi waktu u udah usia siap, eee, dikebiri ya, dikebiri waktu itu, eee, aku kebiri semua, aku steril.
Mhm. Iya. Oke, disteril semua jadinya ya?
Mhm, aku steril semua.
Termasuk si Pici juga?
Termasuk si Pici juga, nggak mau deh kejadian lagi berulang, aduh. <chuckles> Pusingnya kan. <chuckles> Karena, Kak, kalau kalau nggak disteril juga, kalau kucing betina tuh, mmm, dia kasihan, Kak, setiap mau masa kawinnya tuh, dia kayak gelisah gitu loh, terus berisik.
<chuckles> Aduh. Oke, mungkin bisa dibilang birahi ya, Kak, ya?
Mhm. Iya, betul.
Oh. Oke, terus berarti sekarang a itu kucing-kucing yang anak-anaknya Pici masih ada, Kak?
Eee, kalau anak-anaknya udah nggak ada. <chuckles>
Pada kemana?
Udah, jadi, mmm, ada ada yang e mati karena, mmm, virus ya waktu itu kena virus, aku cukup sedih juga sih waktu itu, waktu dia matinya itu. <chuckles> Nggak, bukan Covid sih, eee, jadi ada salah tu virus yang mematikan banget buat kucing, itu namanya panleu.
Aduh. Iya. Kena covid kah, Kak? Oh bukan ya. Panleu apa itu? Kayak bahasa Thailand ya? <chuckles>
He mhm, jadi panleu itu tuh <chuckles> kayak bahasa Thailand ya. Panleu kim eee, panleu apa panjangannya, pokoknya panleu deh orang suka bilangnya. Mmm, nah panleu itu kayak muntaber gitu loh, Kak, dia muntah-muntah dan dia diare.
Iya, heeh. Oh oke oke dehidrasi ya, jadinya ya?
Gitu. Iya, jadi akhirnya dia de dehidrasi dan, eee, katanya nih, virus ini kalau udah menyerang kucing, itu tuh nggak ada obatnya kecuali dari daya tub daya tahan tubuh dia sendiri.
Aduh! Kasihan banget berarti kalau kayak gitu, sedih banget.
Gitu. Mhm, sedih banget de itu tuh, Kak, aku tuh sampai bolak-balik ke dokter hewan, bayangin coba, Kak, aku orang yang awam terus pergi ke dokter hewan. <chuckles>
<chuckles> Iya sih, jadi pengalaman berharga kan jadinya, Kak, tapi? Jadi punya pengalaman berharga.
Iya, jadi heeh, jadi pengalaman dan aku tuh jadi kayak tahu, "Oh e ternyata tuh, eee, m gini loh macam-macam penyakit kucing, terus gini loh cara merawat kucing," gitu jadi kayak belajar juga sih.
Mmm, oke, tapi dari semenjak apa, kucing pertama Kakak ini diadopsi, apakah setelahnya Kakak juga mengadopsi lagi atau masih setia dengan 1 saja ini, Kak?
Mhm. Mhm. Mmm, aku sempet ngadopsi juga, kucing juga <chuckles> sempat adopsi waktu itu, mmm, terus waktu itu jenisnya kucing ras ya, jenisnya kucing ras. Nah waktu sebelum si Pici semwat sempet aku steril tuh, eee, dia juga sempat kawin juga ama kucing ras ini, ini jadi jantan dia kucing rasnya. Nah, sampai berarek beranak-anak juga tuh, cukup banyak wak waktu itu dit sampai berapa ya, mungkin nggak nyampe 10 sih, mungkin 8 kali ya, sampai di rumahku. Heeh, sampai iya kan, lumayan ya. Iya, sampai aku beliin mainan loh, Kak, mainan buat kucing-kucingnya itu. <chuckles>
Mmm, terus terus gimana tuh? Mhm. Oh oke. Mhm. Uduh banyak juga kalau 8 sih, Kak. <chuckles> Waduh, udah seperti anak sendiri ya, Kak, ya. Dibeliin mainan dihibur istilahnya nih kucing ya.
Iya, jadi kayak udah anak sendiri. Mhm, bener-bener ngurusin. Iya. Nah, eee, terus sampai si jantan ras ini, eee, akhirnya hilang deh tuh dia kabur u eee, nggak tahu, eee, ge kemana perginya gitu, udah hilang. Nah, sisa anak-anaknya ini tadi. Nah anak-anaknya tadi yang aku bilang, ada yang, eee, mati karena virus panleu, nah ada juga beberapa yang kabur aja dengan sendirinya pas ud mereka udah gede gitu.
Mmm. Wah, ini memang kucing yang tidak tahu diuntung sekali ya, malah pergi.
Mhm. <laughs> Iya kan, udah diurusin dari kecil.
<laughs> Iya malah cabut.
Heeh, sampai akhirnya yang ber masih bertahan masih setia cuma Pici aja seekor, udah. <chuckles>
Mmm, mungkin kalau Pici ini sudah bisa dibilang memang jodoh dari awal sih, Kak, mungkin, karena dia yang milih tuannya kan? Bukan tuannya yang milih kucingnya. Jadi memang setia sih. Wah, kalau boleh tahu berapa sih, Kak, usianya Pici sekarang?
Iya. <chuckles> Iya betul, iya. Heeh heeh. Hmm, kalau waktu aku adopsi itu usianya kurang lebih setahun waktu itu ya. He Heeh, berarti sekarang udah 6 tahun nih ya, udah tua banget.
Udah tua ya, berarti ya, memang. Wah sudah, itu sudah sepuh sekali itu, sudah hebat sekali ilmunya banyak itu kucing.
Mhm. Iya, kalau di u usia kucing. <chuckles>
<chuckles> Oke, Kak, mmm, bisa dibilang kan berarti Kakak sudah melihara kucing selama kurang lebih hampir 6 tahun ini ya, Kak?
Mmm.
Pasti banyak dong hal yang dipelajari dan juga dialami gitu, terus nih, Kak, semisal
Mmm, oke.
eee, pengen melihara kucing, tapi bener-bener tidak tahu sama sekali, gimana sih cara peliharanya dan apa aja sih yang dibutuhkan? Ada nggak sih, Kak, tips atau trik gitu, yang bisa Kakak share gimana sih cara ngerawat kucing versi Kakak?
Mmm. Hmm. Oh oke, boleh boleh, mmm, jadi kalau merawat kucing ya, sebenarnya nggak kucing sih, untuk semua hewan peliharaan juga bisa, eee, gitu. Jadi, eee, ini lebih umum aja. Nah, jadi yang pertama kita itu harus, mmm, mengerti ko kondisi hewan peliharaan kita ya. Jadi, apa makanannya, terus, mmm, apa kebiasaannya, gitu. Mereka itu paling, eee, suka diapain gitu. Nah, mmm, terus biasanya tuh aku nyarinya suka masuk komunitas-komunitas gitu, Kak, di sosial media gitu. Nah aku masuk komunitas heeh, jadi nanti kalaupun ada pertanyaan, ada yang aku nggak ngerti pasti aku tanyain di komunitas gitu, dan itu sangat membantu banget gitu. Nah, kemudian, mmm, kita lihat karakter dia setiap hewan tuh pasti punya karakter, Kak. Ada hewan yang, eee iya, ada hewan yang suka diajak main, ada hewan yang pengennya sendiri aja. Nah, itu tuh kita harus, eee, bisa paham itu gitu.
Oke. Gimana tuh? Oke, sampai masuk ke komunitas ya? Mmm, mhm. Wah, ini sih. <chuckles> Oke, ini unik dan apa ya, bisa dibilang mempelajari bahasa kucing. <chuckles>
Mhm. Iya, betul betul.
Oke, terus nih, Kak heeh.
Dan dari kucing, dari pelihara kucing, aku jadi mengerti cara, eee, cara sabar gitu. Jadi belajar sabar.
Oke, wah pasti sih aku yakin banget, karena saking sayangnya jadi mungkin Kakak jadi sabar banget gitu, untuk menghadapi segala macam tingkah usilnya kucing Kakak ya. Oke.
Mhm. <chuckles> Iya betul.
1 lagi deh, Kak, pertanyaanku. Apa benda paling hancur yang ada di rumah, yang sudah dihancurkan oleh Pici? <laughs> 1 aja.
Mhm. Haduh. <chuckles> Oh Pici, jadi, eee, ada per pria eh bukan perhiasan, pernak-pernik pernak-pernik isinya itu pasir, Kak.
Ah, Mhm.
Dari Arab waktu itu mamaku beli, itu dipecahin sama dia, <chuckles> pasirnya berantakan semua. <chuckles>
Waduh! Jauh. Yah. Aduh, emang kacau nih kucingnya. <laughs> Wah, kelihatannya seru banget sih, Kak, ngobrolin tentang si kucing Kakak si Pici, ini ya?
Heeh. <chuckles> Mmm, iya.
Mungkin apa ya, Kak, kita lanjut besok kali ya, bolehlah ya, <chuckles> ngantuk nih. <chuckles> Makasih ya, Kak. Heeh heeh, sama-sama, Kak.
Oke, boleh boleh. Makasih ya, Kak, udah dengerin cerita-cerita aku.